Ich, äh, boah
Aber voll heftig. Aber dass du das auch schon in deinen jungen Jahren durchmachen musstest, also voll voll heftig und und irgendwie auch cool, dass du dich natürlich irgendwie dran machst oder sagst so
Sch Aber haben viele haben sehr viele. Vor allem, wenn man mal so in diesem typischen Psychiatrie-Setting ist, sage ich mal, da kommen viele. Also ich kenne 'n paar, da die kamen da, die hatten, 7, 8 unterschiedliche Drogenprobleme. Da hast du wirklich so gesehen: „Boah, die Person ist jetzt nicht nur einfach vom Kopf her kaputt, sondern das ist auch einfach“
Ja. Mhm. Durch die Drogen auch dann noch verstärkt worden, oder ja.
Äh, ja, man möch also ich möchte jetzt nicht böse sein oder so, aber wenn du so tief drin bist, kommst du eigentlich auch nicht mehr raus. So.
Ja. Ja. Voll krass. Voll heftig.
Das, äh also wie gesagt, D Drogen, vor allem starke Drogen machen dir das Leben zur Hölle. Weil auch die Entzugsersch also die Droge an sich ist ja natürlich super ungesund, klar, aber die Entzugserscheinungen, die dann dadurch kommen, du hast Krämpfe, Bauchschmerzen, Übelkeit, du übergibst dich. Äh, ich weiß und psychisch natürlich auch, du fühlst dich super depressiv, du fühlst dich super nutzlos und so und der Kopf sagt ja dann so: „Oh ne, du brauchst jetzt Drogen. Nimm mal 'n paar Drogen, nimm mal 'n paar Drogen." Ähm
Mhm. Machen zu richtig zur Hölle. Ja. Ja. Mhm, ja. Und auch psychisch, oder? Psychisch ist ja auch so: Die Welt ist zu Ende. Ja.
natürlich auch, was das kostet, ne? Also, de ich sage jetzt mal, um das Niveau dann, äh, da andauernd zu halten auf vier fünfmal die Woche 2, 3, 4 Pillen, das ist auch nicht, ähm, einfach, sage ich mal, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, voll krass. Boah, heftige Themen so früh am Morgen haben wir hier schon am Start. Aber danke, dass du 'n bisschen Einblick gegeben hast so in dein Leben.
Ja, du Hm. Genau. Ja. Du, ich, äh, danke dir fürs nette Gespräch und tschü